อืม อุ๊ย ก็ดีนะ แบบนี้ก็คือแบบแยกไปเลย พอเวลาแบบ ตื่นตัว อะไรเงี้ย ก็เหมือนแบบได้คุยกับเพื่อนด้วย บางทีเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนแบบว่าในชีวิตจริงก็อาจจะเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมคะ?
ค่ะ แล้วก็ เวลา อืม ใช่ ค่ะ ถ้าเป็นคนคนเดียวกันก็ ค เอาไป อ เขาก็จะไปอยู่รวมในกลุ่มเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทได้ แต่ถ้าเพื่อนบางคนที่ แบบ เป็นได้แค่เพื่อนร่วม งาน เราก็จะไม่ชวนเขามาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กส่วนตัว หรืออะไรอยู่แล้วอะค่ะ อืม เราก็จะมีแบบว่า อ่า มีเฟซบุ๊กอีกอันหนึ่งที่จะเป็นส่วนรวมเนาะ ที่ว่าเป็นแบบสาธารณะ ที่ใครก็ เอ่อ เข้ามาได้ อะไร อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่แบบเป็นเฉพาะเพื่อนจริง ๆ
อืม อ๋อ ค่ะ